Isso. E aí, eles gostam desse desses bolinhos também. Eles fazem boli eles, eh, juntaram muito. Como tem muito brasileiro aqui, então eles juntaram muito a cultura, eh, tá muito junta, sabe. Aí, eles tentam fazer também coisas próximas da gente como: o bolo de cenoura, mas não fica igual. <giggles>
Não fica igual?
Não, é diferente. O o bolo de cenoura deles é mais molhado, sabe. O nosso é mais fofinho e o deles é mais molhado.
É, o nosso é mais fofinho. Uhum.
E aí, pronto, mas eles também têm o ótimos bolos. Eu a amo o bolo deles de laranja. É muito bom! É um bolinho de laranja com chocolate. Eh, eu não sabia dessa combinação, mas essa combinação dá certo também.
Nossa, laranja com chocolate. Eh hã e comprava no Brasil um panetone da Bauduco que era laranja com chocolate. Só l só vendia
Uhum. Hã.
nas lojas da Bauduco. Não sei se você chegou a ver, se você mudou antes das lojas, dos cafés da Bauduco.
Cer Eu não, não. Eu vi, eh, inclusive tinha, eh, n em lojas do metrô?
Isso, isso. Sim, sim. E e e lá vendia chocolate com laranja, que é incrível! Nossa, eu sempre pedia uma fatia e daí eles passavam na chapa com açúcar e canela. Nossa, ficava incrível!
Tipo na Barra Funda? <laughs> Sim. Ai, meu Deus do céu, que maravilha!